É, mas aproveito, oh, tá virando o ano, meta de 2026, tal, coloca isso, assim: "Poxa, vou ler um livro em janeiro. Essa é a minha meta, né." E quando você começar, você vai ter tanto interesse em em seguir o livro, né, que a rede social, ela vai ficar, eh, um pouco em 2º plano pra você, né. E aí e o livro te traz mais traz mais imaginação, traz mais, eh, conhecimento, né. Pode ser um livro técnico, pode ser um livro que também te leva para o escapismo, né, uma uma ficção. É tão prazeroso, né. Tenta fazer essas essas outras atividades que te geram prazer também. E eu acho que daí você diminui um pouco esse hábito. <laughs>
Uhum. Sim, sim. Uhum, uhum. É. Uhum, uhum. Uhum. <laughs> É verdade, nossa, com certeza. Eu acho que é justamente isso que eu preciso, sabe? Tentar, eh, trocar esse hábito por outros, né, eh, e e eu acho que talvez é é justamente essa questão de criar o hábito, né. Então, assim, eh, meio que me obrigar, no início, pra depois deixar de ser uma obrigação e virar um hábito mesmo, né.
Sim, sim. É. Isso, isso. Porque se você vai repetindo isso, né, essas ações, eh, o hábito é isso, né, repetição da mesma ação que vira um hábito, né. Então, se você fizer isso, eh, po qual certamente você vai ter sucesso, porque você já tá muito consciente, né, do que você quer, e do que você atrai para você. Então, é assim, você já deu um passo, faltou o segundo. <laughs> E eu acho que você consegue, eu acho que que que não que não vai ser difícil não.
Uhum. Sim. Uhum, uhum. Sim, sim. <laughs> É, é. Eu acho que sim. Vou aproveitar, né, como você comentou, começar o ano já fazer umas minhas resoluções de ano novo, né, e uma delas vai ser justamente essa, assim, diminuir o momento, ali, as horas de tela, e tentar colocar hábitos mais saudáveis, né, como você falou. Nossa, sim.
Isso. É. E me parece é, e me parece que você tem muitos interesses, assim, só de você falar de salvar as coisas, você tem muito interesse aí que você você quer adquirir para sua vida, né, então.
É. Sim, sim. Tenho, tenho. Nossa, com certeza, realmente foi um ano um pouco atípico esse, sabe. Eu eu eu me senti, assim, um pouco devorada pelo trabalho e eu acho que foi um ano um pouco atípico, mas eu acho que o próximo ano eu vou conseguir focar mais, assim, em hábitos mais saudáveis e e eu vou me sentir melhor, porque também eu cheguei no final desse ano exausta.
É. É. Ah, sei. Entendo.
E e eu acho que eu preciso reformular um pouco, assim, sabe, a minha vida, a minha rotina e tudo mais. Mas eu acho que, olha, foi ótimo.
É. Ai, e eu torço torço muito por você, torço muito que você consiga ter um dois mil e vinte e seis diferente. <laughs>
Obrigada. Sim, nossa, tomara. Muito obrigada pela ajuda.

Eu estou eu estou com uma vida com mais demandas assim, sabe. <chuckles>
Ah é, é, é talvez seja isso, né, para você você está precisando mais relaxar, né, então, a rede social, eh, eu diria assim que ela, ela te traz uma certa um certo prazer, né, eu não diria assim, ah, para de de usar, tal, mas, você se você se policiar e você conseguir ter as suas vitórias de: limitei o horário, limitei os o ah, tempo, limitei e tal, eu acho que você ganha algumas satisfações, que isso vai gradativamente fazendo você se desvincular desse prazer, né, que é ficar o tempo todo ali, ou pegar um livro, você gosta de ler?
Uhum, uhum. Sim. Uhum. Sim, sim. Adoro inclusive eu lia muito mais também antes do que agora.
Então, né, faça isso, porque também, com a rede social é difícil até você escolher um livro para ler, desce. Você fica ali, né, é.
Aham. <laughs> São tantas opções, né, tanto inclusive eu sigo vários influenciadores assim, né, de de livros e aí eu falo: "Gente eu vou só salvando assim tudo que eu quero ler é muito engraçado". É, eu falo: "Não vou salvar isso aqui, vou salvar isso aqui e e olha a pilha está gigantesca".
<laughs> <laughs> Só para ler depois, né, é. É.